Bah, ce qui s'est passé, heu, récemment, c'est que, heu, j'ai quitté mon emploi de professeur des écoles autant j'adore ce métier, autant les conditions de l'Éducation Nationale pour apprendre, c'était était mauvaise enfin on n'avait pas assez de ben, déjà le salaire est pas haut, évidemment, plus trop d'élèves par classe, plus beaucoup trop de travail. Enfin, j'étais fatigué et donc, d'une part enfin je sais que ce métier correspond plus ou moins à qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un de social, j'aime enseigner, j'aime partager, j'aime faire rire, j'aime faire grandir les enfants. Ce genre de choses. Mais j'ai quand même quitté ce métier
Mmh mh. D'accord.
pour me, heu, lancer, enfin lancer dans l'immobilier enfin j'ai envie d'investir parce que je pense que c'est un métier dans lequel je peux clairement réussir. J'y crois. C'est possible et dans de meilleures conditions que <chuckles> que professeur des écoles, du coup et en fait, j'ai du mal à
OK. Mmh mh.
à savoir si je dois retourner dans cette filière de professeur des écoles, quitte à ce que ce soit dans une autre école privée ou ou dans l'enseignement, heu, en ligne. Ou plutôt me lancer dans un projet, hem, qui c'est pas forcément ce qui me plaît, mais dans lequel je suis convaincu que je peux réussir 10 fois plus que les autres. Enfin, en gros je suis dans cet entre deux et j'hésite. Je sais pas comment avancer. Je sais pas quel choix faire. Sauf qu'au final, je fais aucun choix et ça me frustre et ça ça me fatigue, en fait, de de pas avancer et je je me triture l'esprit sans arrêt et c'est c c'est dommage, quoi. Voilà, ouais, si tu peux m'aider là-dessus, heu, je suis totalement preneur.
Mmh mh. Mmh. Mmh, je comprends. Bah écoute, heu, heu, déjà, je te remercie de de me faire confiance, heu, à ce sujet et puis, de ce que tu évoques, heu, heu, je pense qu'au niveau de de tes valeurs et ton goût, heu, pour l'éducation, heu, même si, bon, là, le contexte était pas, heu, était pas adéquat puis, heu, bon j'imagine que, du coup, heu, tu y as beaucoup travaillé et que ça a pu contribuer à mettre en sorte une place de routine. Heu, ce que je perçois en 1er lieu, c'est que, justement, tu as quand même ça à cœur et heu, ton en fait, co comment, selon toi, heu, s pourrait se conjuguer, heu, ton projet, heu, d'immobilier avec le fait, éventuellement, de retourner dans l'éducatif, mais, heu, peut-être, bah, soit dans une autre ville, soit dans un autre contexte, comme tu m'as dit: «école privée»? Comment ça pourrait se conjuguer, là? Tu te vois comment dans les prochains mois, à ce niveau-là?
Mmh. Beh, <chuckles> à à part acheter une école, ce qui est pas possible c'est voilà enfin, heu, la la seule moyen que je je puisse, heu, on va dire, al allier les 2, c'est enfin de faire les 2, mais dans des mois di différents et enfin l'idée que j'ai plus ou moins en tête, c'est, hem, enfin, on va dire investisseur comme métier principal, je sais pas, 20-25 heures semaine. Et, heu, pourquoi pas faire surveillant, tu sais, après les cours ou garderie, heu, pour les enfants ou travailler en crèche un petit peu. J'ai, hem, aussi enfin, j'ai beaucoup fait animateur, de, heu, l'été, dans dans les campings, ce genre de choses et enfin et la vibe animateur, ça ressemble un peu à la vibe professeur, dans l'idée en gros. Mais voilà et je me dis: «Pourquoi pas faire, on va dire principalement mon mes investissements et quand même, faire un peu animateur l'été ou en extra?» ce genre de choses quoi.
Mmh mh. Mouais, ouais d'accord. OK. OK. Mmh. OK, super. Ouais. Mmh mh. Eh, bah, je pense c'est une super idée. Effectivement, c’est-à-dire que tu as l'air d'avoir vraiment la fibre, heu, heu, bah, pour ça. C'est-à-dire même, heu, bah, tu tu évoquais le le poste même, de surveillant, heu, heu, en fait, déjà au niveau de ta priorité, toi, tu te consacrerais vraiment, heu, à ce projet immobilier. Est-ce que tu peux m'en dire plus, sur, heu, heu, depuis quand tu l'as débuté exactement? Si c'est bi si c'est si c'est, heu, bien en comment dire, heu, bien mis en place ou est-ce que, heu, ça débute tout juste?
Ouais. Enclenché. Ouais, ouais. Non, pour le coup, je débute tout juste. J'ai pris une formation que je débute, je suis en train de la suivre, je suis en train d'apprendre, mais, heu, j'ai écouté beaucoup par contre de podcasts, je que j'ai pas mal de ressources, j'ai quelques connaissances sur le sur le métier. Certes, je débute, mais enfin, pour le coup si j'ai pris une formation, c'est pour réussir et si je me lance là-dedans, certes c'est pas ma passion, <chuckles> mais j'y crois fort. Bon c'est ambitieux, mais objectif dans 10 ans, millionnaire, voilà. C'est c'est très ambitieux, mais, heu, j'y crois fort, vraiment pour le coup et je pense même c'est pas encore le cas, mais que je peux, heu, prendre du plaisir dans dans ce métier. Enfin, ce qui me plaît un peu dans le métier de professeur des écoles, certes, c'est le social, mais déjà enfin quand on va louer, heu, quand on va acheter des biens et tout, on va parler avec le propriétaire, parler avec les locataires. Il y a du social, et heu, c'est la polyvalence aussi. Là où le métier de professeur des écoles est tu as toutes les casquettes, tous les métiers du monde, tu dois le faire dans ta classe. Beh, le le métier de d'investisseur, mine de rien il faut s'y connaître en plomberie, en électricité, en eau, en administratif, en fiscalité, en plein de choses et je pense qu'une fois que j'aurai mis le pied à l'étrier, certes ça fait beaucoup mais ça va me ça va vraiment me stimuler, apprendre plein de choses et ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est pas ma passion mais qui sait, peut-être que, tu vois? Enfin voilà, j'en suis là.
D'accord, OK. Mmh. Mmh mh. Bah je te le souhaite. Super. Mmh mh. Ouais. Mmh. Oui. Bah, écoute, heu, déjà c'est super, parce que ça a l'air quand même très bien engagé. Puis, bah, tu te formes à ça, tu as des connaissances donc en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une priorité pour toi. Donc t au moins tu sais dans quoi tu tu t'embarques et heu, ça c'est une très bonne chose, heu, de faire les choses progressivement et et de bah, en fait de te projeter dans l'avenir, hem, au niveau de du temps que tu t'accordes. Je sais pas si tu y as encore réfléchi, mais, heu, tu verrais tu tu te verrais reprendre, heu, éventuellement, heu, on va dire un un poste dans l'éducatif? Alors, que ça soit voilà, moniteur, surveillant ou ou cours privé ou autre, tu te verrais faire ça, heu? Hem, est-ce que tu as une limite, on va dire, heu, de temps dans laquelle tu te dis: «Bon, je me consacre déjà à mon projet immobilier et après j'avise» ou, heu, tu souhaiterais, heu, très vite retourner dans le secteur éducatif en parallèle?
Mmh. Mmh. Bah, autant je sais plus ou moins comment avancer dans le projet immobilier. Autant niveau organisation, répartition du temps, pas du tout. C'est après, enfin, je sais que ouais, si, dans l'idéal j'aimerais je peux y consacrer en tout cas une vingtaine d'heures par semaine. Enfin, en en soi, si j'ai vraiment besoin de travailler 40 heures semaine je peux le faire. Mais si je fais que ça, je pense que ça va m'écœurer petit à petit, comme le métier de professeur d'éc des écoles, heu, j'ai été écœuré à force de de travailler 80 heures semaine, quoi
Mmh mh, ouais. OK, ouais. OK. D'accord, ouais. Mmh. Ouais, je comprends, ouais.
Donc donc je pense que ouais, 20 heures comme ça sur, heu, me renseigner sur les les maisons, les mibiers, les le prix au mètre carré, ce genre de choses et ouais, pourquoi pas refaire 20 heures, heu, dans un autre métier, heu, on va dire plus fun et qui me correspond plus, quoi sur sur le papier en tout cas, ouais. Je je pense que c'est un truc équilibré comme ça, qu'il me faudrait, ouais.
Mmh mh. Bien sûr. OK, ouais donc en fait, tu as pas, heu, vraiment de on va dire de d'échéance où tu te dis: «Je vais d'abord, heu, consacrer, heu, 6 mois par exemple à l'immobilier» toi, tu te ça te dérangerait pas, heu, même si ce serait une priorité, heu, de, heu, cumuler justement un 2e emploi dans quelque chose qui te plaît plus, heu OK, ouais.
Ouais c'est ça. Beh, je v je vais même rajouter un truc, c'est que pour pouvoir acheter, pour pouvoir faire des crédits à la banque, beh, toutes les instances, e elles aiment qu'on ait un CDI, quoi et donc je pense qu'en parallèle, heu, de mon freelance immobilier. Il faudrait même ouais, voilà je je le je le décide maintenant, il faudrait que j'ai un CDI, beh, pourquoi pas surveillant ou dans un métier de l'éducation comme ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Le problème c'est que enfin je pense, l'animation c'est que des trucs saisonniers, donc les CDI c'est dur à trouver, quoi. Mais ouais, dans l'idée c'est ça.
Ouais, je t'écoute. Mmh mh, ouais. Ouais carrément, ouais. Mmh mh. Bah après, heu, c'est une ça peut être vraiment une piste justement, si tu te sens de reprendre justement, heu, dans l'éducatif, heu, de, heu, postuler pour quelque chose qui peut-être, heu, néce on va dire, hem, nécessiterait moins de temps de travail. Même à domicile, heu, puisque, bah, surveillant, heu, c'est quand même, heu, différent, même si tu es dans le même contexte. Ça te laisserait peut-être même plus de marge, sans ressentir la pression que tu as pu ressentir jusqu'à présent, heu, bah, dans dans l'éducation nationale, par rapport à ton métier d'enseignant. Donc, heu, je pense c'est vraiment quelque chose à privilégier et puis effectivement comme tu le dis, hem, ça peut aussi rassurer, heu heu, la banque pour, heu, que tu puisses, heu heu, durablement même, heu, continuer, heu, ton projet immobilier, heu, le plus, heu, sereinement possible. Donc moi, heu heu, ce que je te conseillerais, ce serait, heu heu, vraiment, bah, à la fois en fait d'essayer de te faire un planning, heu, progressif, heu, pour, heu, on va dire accorder, heu, alors 10-15-20-25, ça c'est à toi de voir, heu heu, le nombre d'heures auxquelles tu souhaites consacrer à ton projet immobilier et heu, en fait, commencer à regarder si, heu, tu trouves des annonces autour de toi, heu heu, pour, heu bah justement, heu, ça peut être ce poste de surveillant. Ça peut être d'autres choses selon ce que tu trouves, ce qui est proposé. Peut-être tu auras des surprises, des ouais, voilà, bah, ça c'est une super, heu déjà c'est une super démarche de d'être dans cet état d'esprit et heu, à mon sens, ouais, je pense tu as, au niveau de de tes valeurs personnelles et et de ton projet professionnel c'est assez bien défini. Le tout est que, bah, tu puisses surtout aussi t'écouter et heu, savoir que, heu, tu t'engages dans quelque chose, qui à la fois te fait plaisir, donc dans le milieu éducatif, sans que ça puisse, heu, on va dire, heu je pense que c'est la raison, heu, pour laquelle justement tu as aussi, heu heu, quitté, heu, ce poste d'enseignant. Sans que ta ça puisse justement trop, heu, alourdir, heu, ton emploi du temps, surtout que là, tu as un projet bien défini, justement, avec l'immobilier.
Moui. Mouais. Ouais, je reste ouvert, ouais. Mmh. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ouais, je me suis, heu, vraiment laissé déborder <chuckles> par le métier qui qui m'a écoeuré, mais et oui, enfin c'est pas qu'on a pas de responsabilité en surveillant ou quoi, mais en tout cas beaucoup moins. C'est surtout il y a il y a pas de travail à la maison et le travail à la maison ça sera dans l'immobilier. Mais ouais, pour le coup, là où je me où j'hésitai,s en fait, c'est possible je pense, ouais, de faire les 2, hein et j'ai à la fois enfin on va dire, heu, enfin mais les valeurs on va dire c'est socia socia sociabilité sociale et ambition et bah, en fait, heu, je peux faire les 2, hein et enfin et je vais même dire en discutant avec toi, enfin, que j'ai l'impression qu'il y a pas de mauvaise décision quelque part, hein. Même si je faisais que l'immobilier, peut-être que ça va me correspondre et que je vais faire que ça et ça va être OK avec mes valeurs, hem, enfin j'ai l'impression un peu de ouais enfin, oui, voilà. Ouais, c'est ça.
Mmh, ouais, je vois. Mmh, c'est pas pareil, ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Bien sûr, bah bah c'est vrai que, heu, en fait selon comment, heu, ça évolue, heu, tu y prendras peut-être encore plus goût et heu, c'est vrai que tu tu pourras aussi potentiellement, t'épanouir là-dedans. Mais en tout cas, heu, le fait justement d'avoir, heu, en plan b même si jamais, heu si jamais tu as une phase où, heu, bah, tu te sens un peu trop débordé par ce nouveau projet, hem. Tu tu auras tu auras toujours moyen de revenir, heu, bah, à tes passions et à une dimension plus sociale, heu, dans le milieu de l'éducation. Mais effectivement le fait de de on va dire de de développer progressivement, heu, ton projet, heu, te permettra de te débloquer des opp des nouv de nouvelles opportunités et peut-être tu en fait tu prendras vraiment goût à ça et heu, tu verras pas le temps passer et ça deviendra une, heu une 2de nature. Comme ça l'a été pour, heu pour, heu, ben, ton ton ton métier, heu, d'enseignant et et au sens large, heu, ton ton attrait à l'éducatif, ouais.
Mmh. Mmh. Pour l'enseignement, ouais. Ouais, bah, c'est vrai. Enfin, ouais, c'est tu tapes clairement en plein dans le mille, hein et bah écoute, heu, franchement <chuckles> merci pour, heu, pour tes conseils. Merci de m'avoir écouté, ça m'a beh, déjà fait du bien d'en parler, en plus, parce que j'avais pas mal de doutes et tu m'as un peu, heu, remis les les bonnes idées à à la bonne place et ouais, tu m'as redonné de l'ambition en plus. Ouais, voilà et de la motivation. Merci beaucoup pour tes conseils vraiment, tu m'as bien
Bah, avec plaisir. Super. Et bah écoute, c'est super. Mais il y a pas de quoi et je te souhaite bonne continuation et je suis sûr que tu vas t'épanouir dans dans ce nouveau projet.
Merci beaucoup.